Ừm, bạn ơi, mình thấy á, ờ, mình đang, ơ, có một cái phạm vi công việc mình đang làm nhiều hơn đó giờ đó, cho nên là mình thấy, ờm, cái khả năng của mình nó cũng nhiều hơn và cái vai trò của mình trong đội nhóm nó cũng tăng lên nữa, cho nên đang có một cái nhu cầu, gọi là, ờ, muốn, ơ, thăng lương một chút xíu. À, nhưng mà mình hông biết, à, nên nói như thế nào hay là bộc lộ hay bày tỏ như thế nào, mình cũng khá là lo, tại vì cũng sợ là mình người ta nghĩ mình đòi hỏi này kia và cũng hông có đúng cái thời điểm nữa. Thế thì, ờ, ừm, bạn có cái lời khuyên nào cho mình, à, vô cái vai trò và mình muốn, ơ, tăng lương như thế nào cho nó phù hợp và nó hợp lý để người ta dễ đồng ý về chấp nhận hông bạn?
Vậy á ha? Ừm. Ừm. Ừm, vậy đó ha? Ừm. À. Có chứ, thật ra thì trước khi cho bạn lời khuyên cụ thể á, mình cũng muốn biết á, là, ờ, cái thời gian làm việc của bạn, ờ, bạn đảm nhận được nhiều hơn nè. Vậy thì cái kết quả làm việc của bạn á, nó như thế nào và cái bạn có đạt được cái thành quả, thành tựu gì nổi bật hông?
Ừm. Thực ra là cái, ơ, mỗi cái dự án thì mình cũng đều hoàn thành trong, ơ, tiến độ nè, cũng nộp và khách hàng cũng đánh giá nó cũng, ờ, tích cực và cũng có cái sản phẩm và nó cũng, ờ, đem, ờ, lại cái tiền về cho công ty nữa, đó, thế nó cũng tích cực. Rồi mình thấy là mỗi cái, ờ, giai đoạn mà xem xét lại cái, ơ, ờ, ừm, mọi người thể hiện như thế nào cuối năm á, thì mình cũng đánh giá được khá là tốt, kiểu như là, mình cũng, ờ, ở cái mức độ là mình cũng tăng một cái số phần trăm nào đó, nhưng mà thực ra là nếu mà tăng lương theo mình muốn á, thì nó sẽ tăng một cái bậc luôn chứ không phải là tăng theo một chỉ số mỗi cuối năm. Ờ, đúng rồi, cho nên là, ờ, về cái mặt mà có thể đo lường được thì mình nghĩ là, ờ, mình vẫn làm tốt và người ta cũng tôn nhận đó bạn.
Ờ. Hay đó. Ừm. Ờ, doanh thu. Hay đó. Vậy đó hả? Ừm. À. Ừm, tăng nhiều ha. Ừm, mình hiểu rồi.